آه، يعني أنا أفتكر زمان وأنا صغير كده كنت بارُوح آمم، الأرض بتاعة جِدي تمام؟ في البلد كنا بنرُوح بقى في الأجازة وكده، فأفتكر زمان كان ه آآ، في ال في مَصر في الأرياف، فكنا بن- كنا بنرُوح بقى هناك آمم، آآ، في ال في الأجازة، فكنت أحب أوي إن أنا أرُوح معاه الأرض، ففاكر الأرض هناك كانت أرض كبيرة كده، فكان فاكر إن هناك على ال على الجسر بتاع الأرض كده بتبقى الأرض مزروعة طبعًا مثلًا آآ، درة أو أو رز أو كده، لكن الجسور بقى بيبقى عليها شجر، فأنا فاكر هناك شجرتين كده، شجرتين توت.
آه، كانت فين البلد؟ آه. يعني أيًا كان زرْع الش الأرض بتبقى متحاطة بالشجر؟
آه، بالضبط و وشجر ج يعني الشجرة اللي على الجسر ديًا التوت ده مُعمرة بقى يعني كان جِدي قال لي أنا فاكر إن جِدي قال لي، إن هو أبوه اللي هو ج جِد أبويا هو اللي كان كان زارعها من زمان، كان يعني شجرتين كُبار كده آه فأنا فاكر وقتها
إمم. ياه! دي عُمرها قد إيه تقريبًا الشجرة دي؟
لا ده عُمرها كتير يعني دلوقتي مثلًا ممكن عُمرها يعمل مثلًا 120 سَنة، 130 سَنة يعني ده في أقل تقدير آه. آمم، فكنت بارُوح بقى هناك على الشجرتين دُوُل هو شجرة على الجسر ده وشجرة على الجسر التاني، فكنت دايمًا كان التوت بتاعها جميل جدًا، ما كناش طبعًا بقى بنشوف التوت ده في ال في ال في المدينة عندنا أو كده لإنه كان بييجي بيتباع مثلًا في أكياس وما بيبقاش طبعًا في نُفْس طَعم م ما أنا بابقى جايبه من على الشجرة بيبقى له طَعم جميل تاني خالص.
ياه! عُمْر. إمم. أكيد، أكيد، لسه فاكر طعم التوت دوّة؟
ف آه، جدًا يعني فاكر فاكر كُلّ حا فاكر حتى الشجرة كان كان شكلها إزاي ومكانها فين، و وبتطلّع يعني ولغاية دلوقتي لسه يعني لغاية دلوقتي لسه بتطلّع جيل بعد جيل بعد آه، لسه بتطلّع جيل بعد جيل وأفرُعها كُبرت كتيرة جدًا آآ
ياه! موجودة لحد دلوقتي بتطلّع توت؟ إمم. أنت لسه بترُوح البلد برضه؟
لأ بقى قُليل بقى ما هو أنا جِدي اتوفى من زمان، فأنا ما بقيتش، أنا ممكن مثلًا آآ أرُوح مرّة أو حاجة آمم ممكن مرّة في السَنة كده أو حاجة، بس طبعًا ما عُدتش بقى زي زمان إن أنا أطلَع على الشجرة وأجيب توت وكده ما عدش ينفع بقى.
البقاء لله، إمم.

آآ بُصّي، هو إن أنا أزرع شجرة لأ ما عملتش كده صراحةً لإن ما أعرفش. يعني أنا ما اتعلّمتش إزاي أزرع آمم لإن أنا ما كنتش قاعد على طول في البلد، أنا كنت بس بانزل إجازات ف فمهنة الفِلاحة أو كده مش عندي. لكن أنا حُبّي للشَجَر آآ خلّاني آآ أنا طبعًا بانصح كتير أي حد إنه مثلًا جيران دلوقت آه، ازرع الشَجَر، الشَجَر حلو فحتّى في ال بالذات في المدينة بقى وكده إن هو بي
إمم.
بيجيب ب بيعمل ضِل، بيجيب أوكسجين بيخلّي الجو كده كويّس. بس أنا في ال يعني مثلًا في البيت عندي آآ جايب في البلكونة شاري كده آمم زي أصِّيص زرع كده اه 2 يعني واحدة هنا في طرف البلكونة والتانية. وباحاول إن أرويهم على طول لكن جايبها كده في أصِّيص مش مش زرع بقى، أنا جايبها جاهزة كده آه، آه. يعني ش كشَكل جمالي وباحب إن أنا كل مثلًا فترة كده أروح أرويها اه يعني او ت بتعطي منظر حلو ل للبيت كده. ف أنا باحب الشَجَر طبعًا، لكن مش باعرف للأسف إن أنا أزرع أو كده.
أكيد. أيوه. مش أنت اللي زارعها يعني بنفسك. آه. أكيد. إمم. أكيد، أكيد، جميل جدًا. أ أنا يعني مُستمتعة جدًا بالكلام معاك والكلام معاك حلو أوي، وبس خلّيني بس أسألك سؤال كده قبل ما نخلّص كلامنا وقُل لي فاكر آخر مرّة رُحت فيها البلد وشُفت الشجرة آآ بتاعة التوت اللي عُمرها فوق ال130 سَنة؟ وكان إحساسك إيه وقتها لمّا بتشوفها؟
أكيد طبعًا اتفضّلي. إمم. إمم. والله أنا آخر مرّة أتذكّر إن أنا رُحت هناك كان كان وقت وقت مَرَض جِدّي بقى. يعني هو كان مثلًا آآ أتذكّر إن هو وقت وهو كان تعبان، كان بيخلّي مثلًا أولاده اي يودّوه الأرض. يعني هو تعبان يحب يقعُد فيها. فأنا آخر يعني بالهوا فيها و آه. بيحبه جدًا. فأنا فاكر آخر
إمم. وهو تَعبان كمان. من ده من كتر حُبّه لللأرض. ياه!
آه. فأنا فاكر إنه أنا
أنت كان وقتها عُمرك قد إيه؟ لمّا جدّك اتوفّى.
كان وقتها تقريبًا آآ تقريبًا خمسة ابتدائي أو حاجة زي كده، يعني تقريبًا 10 سنين ف
كنت لسّه برضه صغيّر.

آه، آه، عادي هو بس سلك كده بنقوم له فتحة كده معينة بنقوم فاتحينه ومعديين من الجسر. فكان له طريقة يعني عارفينها و وهُم عرّفوّها لي بمعنى أصح، فآه، علموني. فوقتها بقى إيه، رُحنا فإيه، المفاجأة قالوا لي: "أنت قُلت لي أنت بتطلع على الشجرة بتاعتكم في ال في التوت وبتاع." فإيه ضحكوا عليّا وطلعوني، هُم قاموا مشبكين لي إيدهم كده، تمام، وآآ، طلعت على أيديهم وقمت طالع بقى على الشجرة، فآآ، وإحنا بنجيب جوافة آه، بنجيب لهم بقى، أقوم أنا مثلًا قاطف وجايب لهم، قاطف وجايب لهم، وأقعد برضه أكل وأنا فوق والكلام ده، فكانت كان إحساس جميل أوي وقتها يعني.
أيوه، علّموك يعني. آه، حلو. قطفت الجوافة. جميل.
وبرضه حصل لي موقف وقتها مش هانساه.
و والجيران ما شافكوش بقى وأنتم بتقطعوا ال ال الجوافة من الشجر بتاعهم ولا أي حاجة؟ تخشوا من السلك وتطلعوا، من غير ما أي حد يحس بيكم؟
م لأ، م هو بُصي، مرة مرة عدت، مرتين عدت، يعني بس جات في مرة بقى ال الراجل طلع، يعني صاحب البيت اللي إحنا اللي شجرة دي بتاعته بقى
آه، إيه اللي حصل بقى لمّا الراجل شافكم؟
آه، لقيناه طلع بقى، فالمشكلة بقى أنا فوق اللي على الشجرة، فلقيت صحابي كلهم جروا، طفشوا، وأنا اللي على الشجرة بقى. ي ما يا جماعة نزلوني، أنا أنا مش <laughs> آه، ما هو فهو جه لي أنا بقى. آه، فجه لي أنا بقى قال لي: "أنت" قام عرفني، يقول لي: "أنت مين؟ أنت مش عارف إيه، بتاخد من هنا ليه؟" آآ، وقام بقى واخدني ولقيته بالليل جاي للبيت بقى هناك. فطبعًا كان موقف وحش أوي، آه، فطبعًا اعتذروا له ويعني وقتها يعني آآ، والدي زعق لي أوي كتير.
ياه! جروا وسابوك إحنا <chuckles> ما ما يعرفكش. <chuckles> آه. آه، راح لباباك ومامتك. تك إمم. كان موقفك إيه وقتها بقى؟ كنت حاسس إيه؟
والله أول حاجة حاسس إن صحابي خ يعني خذلوني، جروا على طول وسابوني، وفأنا اتحطيت في الموقف لوحدي، فشلِت الليلة بقى. فوقتها والدي زعق لي أوي وقال لي:" لأ، ما ينفعش إنك تروح تاخد حاجة من غير حد من غير ما تستأذن." وبقى يعني مهما قُلت بقى، قُلت لهم: "هُم صحابي اللي قالوا لي وكذا." ما <tsk> ما مش هيقتنعوا بحاجة زي كده. قالوا لي: "لأ، أنت كنت تقول لهم لأ، وأنت كنت مفروض ت ترجع، ما ما ترُحش حاجة زي كده." وبس بعدها بقى ما عملتهاش تاني يعني، بس الموقف برضه ما يتناسش.